देखिए, मैं कुछ अ, कदम उठाने की सोच रही हूँ। लेकिन अ कदम उठाने से पहले मैं किसी से बात करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें साझा करना चाहती हूँ, ताकि मुझे आश्वासन हो कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। तो मैं एक दफ़्तर में काम कर रही हूँ और मुझे इस दफ़्तर में काम करते हुए 5 साल हो और 5 साल के बावजूद मुझे ना कोई प्रमोशन मिल रहा है, ना कोई मान्यता दी जा रही है। और मुझसे गधा-मजूरी की जा रही है वो अलग। जिस तनाव से मैं गुज़र रही हूँ उसके लिए कोई पूछ नहीं रहा है। कोई मेरा मैनेजर जो है वो इतना कुछ ख़ास कुछ रिलेशनशिप या कोई रिश्ता नहीं बना रहा है मेरे साथ। और मुझे अम पिछले 6 महीने से ऐसे रह-रह के लग रहा है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है इस दफ़्तर में। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तरक्की या बढ़ोतरी या कोई मान्यता कभी भी दी जाएगी। और मुझे ऐसा सच में लगने लगा है कि मेरा सिर्फ़ शोषण हो रहा है यहाँ पे और मेरी कौशलता का सिर्फ़ इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि मुझे अम कुछ मिल नहीं रहा वापस मैं सिर्फ़ देती जा रही हूँ और ये 5 साल हो गए हैं। और किसी भी दफ़्तर में आपको प्रमोशन या बढ़ोतरी या मान्यता कुछ तो मिलनी चाहिए। तो क्या आप मेरी मदद कर पाएँगी और कुछ सुझाव दे पाएँगी और मुझे कोई सही रास्ता दिखा पाएँगी?
जी बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगी इस चीज़ में। लेकिन ना, उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं जिससे मुझे थोड़ा और जान सकूँ मैं इस चीज़ के बारे में। देखिए, मुझे एक मतलब एक बात बताइए आप इस नौकरी में कब से हैं? और आप, क्या ये शुरू से ही ये परेशानी आपको मतलब आप झेल रही हैं या फ़िर ये अभी से शुरू हुआ है कुछ टाइम पहले से?
जी। मैं 5 साल से हूँ और पिछले 5 सालों में जो है साढ़े 3 साल से, मैं ये परेशानी झेल रही हूँ। और ये परेशानी बनी ही इसलिए क्योंकि पहले डेढ़ साल तक मुझे लगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने दिल अम, लगा के मेहनत की और डेढ़ साल मेहनत करने के बाद किसी की भी एक अपेक्षा होती है कि उनको बढ़ोतरी मिले या मान्यता मिले या फ़िर अ प्रमोशन मिले। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, और पिछले साढ़े 3 साल से मैं जब भी मैंने बात की है, बोलते हैं कि, "हाँ, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा।" या फ़िर जब भी मैं बात छेड़ूँ तो बोलते हैं इस बार नहीं हुआ, इस बार कंपनी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे बोल-बोल के, इन्होंने 5 साल तक तो मुझे इस्तेमाल कर लिया और मेरी कुशलताएँ इनको मुफ़्त में मिलती रहीं। लेकिन उम्म, अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए।
बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है और कई बार ना हम अपनी नौकरी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, कोई और जगह देखते हैं जहाँ पे हमें इससे अच्छी एक मतलब कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हमें इससे अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरे को एक बात बताइए कि अ, क्या आपने प्रमोशन या अ, कभी अपनी कंपनी से किसी फीडबैक के लिए पूछा? कि अ, मतलब वो लोग क्या इस चीज़ के बारे में आपको उन्होंने क्या जवाब दिया।
जी, जी। फीडबैक तो मिलते ही रहते हैं जी, फीडबैक का क्या है? फीडबैक तो देते ही रहते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर बार यही फीडबैक मिलता है कि तुम तो चीते हो लेकिन तुमको ये-ये, ये-ये करना है। तो अब तो उस फीडबैक का कोई मूल्य भी नहीं रहा मेरे नज़रों के सामने या मेरे कानों में क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो सकारात्मक फीडबैक पहले देते हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको सुगर कोट करना होता है, और उसके बाद उनको सच में तो नकारात्मक फीडबैक ही देना पसंद है और उनको वही देना है। लेकिन ये सकारात्मक का ड्रामा बीच-बीच में कर लेते हैं और हर बार यही होता है कि कंपनी की स्थिति या तो ठीक नहीं है या तो कंपनी की परिस्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर लेकिन फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बाकी सारों की कैसी प्रमोशन हो रही है और बाकी सारों के लिए कहाँ से स्थिति ठीक हो जाती है और मेरे में क्या तकलीफ है, जो मेरी स्थिति नहीं ठीक हो सकती? और जो मुझसे बड़े हैं वो तो और बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। तो फीडबैक का क्या है? फीडबैक तो रोज़ ही मिलता है लेकिन अम हाँ, हाँ, अभी नहीं 6 महीने में पक्का, 8 महीने में पक्का ये सारी चीजें बोली जाती है लेकिन कुछ होता नहीं है। मैं भी बेवकूफों की तरह लगी हूँ पिछले 5 साल से कि कुछ न कुछ हो जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या मैं उस धारणा से हूँ कि बार-बार नौकरियाँ बदलने से कुशलता नहीं मिलती। अगर आपको कुशलता या अनुभव की ऊँची जमानी है तो आपको एक ही जगह टिकना पड़ेगा।
ई बिल्कुल सही बात है आपकी और कहीं न कहीं आप जो बात बोल रही है ना वो अक्सर हर एक इंसान सोचता है जो नौकरी कर रहा है। देखिए अ, कई बार ऐसी कंपनियाँ मिल जाती हैं जहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं। पर अ, हमें फिर भी मजबूरी में उस जगह नौकरी करनी पड़ती है, कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि छोड़ देते हैं कहीं और देख लेते है। पर पता है अ, नहीं अ, छोड़ पाते हैं हम, देखिए क्योंकि इतने ज आसानी से दूसरी नौकरी मिलना भी मुझे लगता है आसान नहीं है। मुझे अ, एक बात बताइए आपकी जिम्मेदारियाँ और आपकी उपलब्धियाँ क्या-क्या है इस कंपनी में जहाँ अभी आप काम कर रही हैं?
जी। जी। ज़िम्मेदारियाँ तो काफ़ी हैं, मैं रिस्क असेसमेंट करती हूँ जैसे कि अगर कोई दूसरी कंपनी खरीदनी हो या फिर कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो मुझे पूरे प्रोजेक्ट का अ, मूल्यांक करना पड़ता है, और मुझे देखना पड़ता है कि अम, ये करने लायक है इसमें नफ़ा-नुकसान कितना होगा? जवाबदारी किसकी रहेगी, जवाबदेही किसकी रहेगी और अम, अंकों में ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? क्या इससे अम, कुछ पैसा वापस आएगा? तो अ, ये कुछ अम, जिम्मेदारियाँ है मेरी और अम और क्या पूछा था आपने? माफ़ कीजिए।
जी मैंने पूछा था आपकी उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं इस कंपनी में?
तो उपलब्धियाँ तो देखिए अ, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उपलब्धियाँ जैसे मैंने कहा था कि मान्यता, प्रमोशन या बढ़ोतरी इन तीनों को तो छोड़िए उपलब्धियाँ भी तो दे नहीं रहे हैं ना, उपलब्धियाँ मेरे पास वहीं हैं जो सबके पास हैं। जैसे एक लैपटॉप है और बाकी सारी चीजें हैं लेकिन अ, मेरी उपलब्धि जो है, सबसे बड़ा मेरा दिमाग है और मुझे कहीं न कहीं पता है कि वो मेरे दिमाग को नहीं छोड़ना चाहते हैं इसलिए जब भी मैं मैंने 1-2 बार म छोड़ने की भी बात की थी तो छोड़ने की बात की थी तो बोल रहे हैं कि अम, "नहीं-नहीं आपको अ, जितना मिल रहा है हम उतना देंगे।" लेकिन अ, मेरे पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए कि मुझे कहीं से कुछ मिल रहा है, मैंने तो ऐसी ही हवा में तीर फेंका था। तो उपलब्धियाँ तो सब जगह वैसे ही हैं, लेकिन मेरी खास उपलब्धि है मेरा खुद का दिमाग।
समझ सकती हूँ, काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और आपकी कंपनी में आप इतनी सारी चीज़ें सँभाल रही हैं फिर भी आपको इस तरीके का वातावरण मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये अ, बहुत ज़्यादा ना एक मतलब दुःख की बात है, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। मुझे एक बात बताइए कि आपकी लंबी अवधि क और आपके करियर में अ, क्या मतलब मंजिलें हैं आपकी? आप आगे अभी और क्या जीवन में करना चाहती हैं? आप या ये नौकरी ही आपका एक आखिरी अभी मतलब है?
हुँ। अभी तो फिलहाल नौकरी है, लेकिन आगे जीवन में मैंने सोचा है कि 10-12 साल बाद मैं शायद मैं अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म खोलूँगी और मैं खुद का ही कुछ बिजनेस करुँगी। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जमा-पूँजी और उम, अ, जमा करनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे जो मेरा स्थल हो वो काफ़ी मजबूत हो, अ, मेरे बिजनेस मेरे खुद के बिजनेस के लिए। तो 10-15 साल काफ़ी लंबे होते हैं, अभी तो 5 साल ही हुए हैं तो और 15 साल मैं काम करना चाहूँगी और उसके बाद मुझे खुद का बिजनेस खोलना है और अ, मुझे पूर्ण अ, विश्वास है कि मैं इनको भी पीछे छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी जो परिस्थिति है मैं ये नहीं अम, अ, तय कर पा रही कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए या अम, मान्यता की जो कमी है मेरी, उसके लिए लड़ना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए नहीं समझ आ रही मुझे।
समझ सकती हूँ, अक्सर ना अ, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं फिर भी हमें अ, मतलब इस तरीके से वो बोलते हैं, जबकि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अपना योगदान दे रहे हैं फिर भी, इस तरीके से बोला जाता है। देखिए अ, आप मतलब अ, बिना प्रमोशन के और मतलब आप ऐसे नौकरी में रहना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है लंबे समय तक। मैं आपको देखिए कुछ सुझाव देना चाहूँगी, काफ़ी हद तक आपकी मदद हो सकती है उनसे। आप ना अ, कोशिश कीजिए कि अगर आप यहाँ पर मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है और अगर आप मतलब यहाँ का वातावरण आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक है, जिससे आपका काम करने में भी एक तरीके से मन नहीं लगता है और आप यहाँ कर भी नहीं पा रही हैं, तो आप ना धीरे-धीरे करके ना कुछ ऐसी छोटे-छोटी अ, मतलब जो अ, क जैसे जॉब के वो होते हैं ना, ऐप्स होते हैं और जॉब की वेबसाइट होती हैं उन पे आप एप्लाई करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा ना आपका रिज्यूम जो होगा, वो कंपनी के पास पहुँचेगा और आपको किसी ना किसी कंपनी का जैसे कॉल आएगा, तो किसी दिन आप ऐसा कर सकती हैं जैसे जब आपकी कंपनी में आपकी छुट्टी हो, तो मतलब आप एक दिन सोचकर आप वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ जाइए। उससे क्या होगा ना कि आपकी ये वाली जॉब भी नहीं जाएगी और जब तक आपका वो वाली जॉब पक्की नहीं होती, आप ये वाली मत छोड़िएगा, इससे क्या होगा आपको ना एक ऐसा समय नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल खाली हो गए अब तो जॉब भी नहीं है। आप फिर अ, जैसे इस कंपनी में आप अगर दूसरी कंपनी में आपका पक्का हो जाता है, तो आप, वहाँ कर सकती है मतलब अगर वो लोग आपको इससे यहाँ से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन की उम्मीद है और वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आप कर पाएँगी और आपका जो एक करियर है उसमें वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। बिल्कुल ढूँढ़िए ऐसा और देखिए अ, उसके अलावा तो आप यही कर सकती हैं कि अगर आपको मतलब देखिए आप उनको ये तो नहीं बोल सकती अगर आ जैसे आपके सीनियर वगैरह हैं, तो उनसे अ, बिहेवियर भी मतलब अच्छे से ही करना पड़ता है, ये तो सबको ही है। तो पता है क्या है, देखिए अगर अ, मतलब अभी तो आप फिर इग्नोर ही कर सकती हैं जब आपके साथ अब इतना मतलब नकारात्मक अगर हो रहा है। तो फिलहाल के लिए आप उसको इग्नोर ही कर सकती हैं क्योंकि देखिए पता है क्या होता है, अगर आप जवाब 1-2 बार अगर देंगी, तो फिर आप उनको क्या है ना उनको आपसे दिक्कत होने लगेगी और वो ना छोटे-छोटी चीज़ों में फिर बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि ऐसा शायद आपने कभी ना कभी देखा होगा वो क्या करता है छोटी-छोटी चीज़ों में बोलना शुरू कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं जबकि जब गलती नहीं भी होती है ना छोटी सी गलतियों पे भी इतना बोलते हैं कि पता नहीं अ, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी हो। तो एक तरीके से ना आप इस अगर आप इस वातावरण से बचना चाहती हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मतलब और जगह अभी देखना शुरू कीजिए और दूसरा आप वहाँ पे अभी जो भी चल रहा है उसको मतलब ऐसे ही अ, <smacks lips> आराम से उनसे बोलिए और मतलब आप वही आप इग्नोर कीजिए अगर थोड़ा अगर ज़्यादा अगर ऐसा हो भी जाता है क्योंकि इससे क्या होगा ना आप तभी इस वाले जो आपका ये नकारात्मक वातावरण है, आप इससे तभी मुक्त हो सकती है क्योंकि देखिए आप वहाँ का वातावरण किसी को समझा के नहीं बदल सकती। बाकी मेरे को लगता है इससे आपकी काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। जी।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी।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 जी। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। बिल्कुल। जी, देखिए आपने कितने सरीकल सरल तरीके से मेरी समस्या का हल निकाला है और मुझे पुनः आश्वासन दिया है, तो मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है और मुझे पता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्य
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।